À, bạn ơi, nói về âm nhạc thì thường nó sẽ, kiểu là, rất là gắn bó với cuộc sống của chúng ta luôn. Vậy thì, ờ thậm chí là sẽ có những cái bài hát mà nó lại nói lên, kiểu, giống như là về con người luôn, con người của chính bản thân bạn đó. Vậy thì bạn có cái bài hát nào mà cái, kiểu như là, nó định nghĩa về cái, gọi là, cái con người, cái cách sống, cái, ờ, gọi là, cái tính cách của bạn hông?
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Có chứ, thì có một cái bài hát, à, mình, ờ Mình muốn chia sẻ đó là cái bài mà trong Nàng Tiên Cá á, thì cái bài đó được gọi tên là "Part of World" là có nghĩa là một phần của thế giới, thì, à, một phần thế giới mà cái Nàng Tiên Cá luôn ao ước được sống trong cái môi trường đó. Thì, à, thì đó là cái bài hát trước đây đi, mà cái bài bài hát gần đây hình như mình vừa mới nghe lại á, hình như là bài của trong, ơ, nhạc Disney, mà cũng của trong phim Hoa Mộc Lan á, cái bài "Who is that girl I thì cái bài, kiểu như, là, à, một cô gái đi, ý là phải thay cha đi đánh giặc nè, ý là sống, ờ ý là cũng phải đi lấy chồng nữa. Thì, ờ, thay vì chọn cái con đường là trở thành một cô gái ngoan, thì cô ấy trở thành một cô gái chiến là thay cha mình dũng cảm đi, a, đánh giặc. Ừm.
Ừm. Ừm, sao bạn? Vậy hả? Ừm. Ừm, sao? Ừm. Ưm, ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ồ, hay vậy ta! Nhưng mà cái cái lần đầu tiên mà bạn nghe cái bài hát đó là khi nào và nó mang đến cho bạn cái cảm xúc như thế nào vậy bạn? Ừm.
À, cái lần đầu tiên mình nghe cái bài hát này á, thì cũng khá lâu rồi lúc nhỏ lận, tại vì mình cũng hay coi phim của Disney á, thì, ờ, cũng nghe bài này. Mà sau này á, thì nghe thì nó càng thấm hơn và nó cảm thấy là mình cũng có một phần nào đó giống như cô gái này <laughs> nên là mình hiểu hơn. Ừm.
Ừm. Vậy á hả? Ừm. Ừ, đúng. Ừm. Nhưng mà, ừm, nó giống như thế nào bạn, gọi là, bạn nêu rõ hơn về cái hoàn cảnh của bạn, kiểu là, giống giống như thế nào ở cái cái điểm nào, cái mặt nào hông? Ừm.
À, nếu mà nói mà giống á, thì, ờ, cũng là sinh ra trong một gia đình, cũng có truyền thống về, ờ, học tập này nọ thì, ờ, cũng cũng cũng rất là gia giáo là cũng muốn con mình là hướng theo những cái con đường chính quy như là bác sĩ nè, luật sư nè, hoặc là những cái kỹ sư chẳng hạn đi. Nhưng mà đối với mình á, thì mình thích cái gì đó nó hoang dã hơn, nó hông có nhiều quá nhiều luật lệ chẳng hạn, ừ. Thì, ờ, mình quyết định là mình hông theo những cái con đường đó mà mình theo cái con đường riêng của mình, là mình chấp nhận rủi ro, chấp nhận nguy hiểm và mình luôn, a, cao đúng rồi.
Ừm. Sao? Ừm, mình hiểu, ừm. Ờ. Đồng ý. Ừm. Đồng ý. Ừm. Ch chiến đấu ở một cái, gọi là, lĩnh vực khác chứ hổng có chọn cái, gọi là, cái theo ý của bạn thì bạn sẽ chấp nhận là mạo hiểm, chấp nhận rủi ro để mà bạn, giống như, bạn chinh chiến, bạn chinh phục cái cái cái lĩnh vực khác chứ không có ở một cái mức an toàn theo cái, ờ, gọi là, truyền thống gia đình bạn, phải hông?
Đúng rồi, mình luôn ao ước một cái gì đó theo đúng con người của mình á, là mình muốn được biểu diễn, muốn được hát, muốn được nhảy, muốn được diễn trên sân khấu. Đó là những cái điều mình mong muốn á, thì giống như cô, ơ, Hoa Mộc Lan á, cổ đi ra chiến trường để cô chiến đấu và cuối cùng là cổ thành công, lập công cô giải phóng đất nước của cổ. Thì, ờ, mình á, thì câu chuyện của mình á, là mình cũng ra ngoài đó mình chiến đấu, mình học hỏi và mình giải phóng chính bản thân mình.
Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Đồng ý, ừm. Ừm. Ừm. Đồng ý, nhưng mà với bạn thì đó có phải là cũng là một cái kiểu của thành công hông, hay là nó sẽ ở một cái mức là, ừ, bạn vẫn đang phấn đấu và nỗ lực thêm cho những cái thành công phía trước nữa?
À, đối với mình á, thì, ờ, khi mà giải phóng được giải phóng được cái bản thân của mình rồi, ý là không còn sống trong cái môi trường cũ á, là một cái chuyện đã thành công rồi. Còn những cái vấn đề thành công sau này khi mà mình theo đuổi một cái gì đó thí dụ về âm nhạc, về diễn xuất đi, tất nhiên thì sẽ theo đuổi về, ờ, danh tiếng, về số lượng show hoặc là về tiền bạc, thì những cái đó sẽ là sau. Còn bây giờ thì giải phóng được chính bản thân mình ra khỏi cái môi trường cũ rồi thì đã là là thành công hiện tại rồi, thì cũng mong muốn sẽ có những cái thành công trong tương lai nữa.
Ừm, sao? Ừm, đúng. À, mình hiểu. Ừm. Đúng, ừm. À. Nhất trí, ừm, nhất trí, ừm. Nhất trí luôn, có nghĩa là với bạn thì cái cái hiện tại của bạn là nó đã ở một cái thành công nhất định rồi, nhưng mà bạn vẫn đang mong muốn bạn trau dồi thêm cả về những cái thành công, những cái, gọi là, mục tiêu mà bạn đặt ra ở trong tương lai nữa cũng hợp lý đó, ờ. Nhưng mà cái, gọi là, cái, ưm, cái bài hát, gọi là, Hoa Mộc Lan đi bạn, ờ, cái cái cái bài hát mà nói về cái người nữ Hoa Mộc Lan á, thì bạn thấy về cái, ờ, cái yếu tố mà trải nghiệm á, thì nó nó có, kiểu, giống như là quá mạo hiểm hông? Hay chỉ đơn giản là cứ làm, cứ, gọi là, dấn thân đi, rồi sẽ có những cái, ờ, ờ, bài học, những cái giá trị mà, gọi là, bản thân bạn sẽ đúc kết được? Ừm.
Ừm. Ừm. Thì, à, đối với mình thì mình thấy, a, nhân vật Hoa Mộc Lan là khá là mạo hiểm. Nhưng mà cổ đi á, ý là cổ đi là tại vì là liên quan tới cha của cổ, cổ muốn thay cha đánh giặc. Thì, à, cái cái tình thân á, là thôi thúc cổ nhiều hơn là so với việc là cổ phải suy nghĩ là, à, bước qua một môi trường mới thì nó có nguy hiểm hay không, nó mạo hiểm nó có phù hợp với bản thân mình hông? Thì cổ chí cổ cổ cổ cứ xông pha thôi, tại vì vì tình thân thôi, lúc này là vì tình thân nhiều hơn đúng rồi, vì tình thân nhiều hơn là so với vì bản thân cổ. Mà sau này khi mà cổ cổ ra chiến trường rồi á, cổ nhận thấy bản thân mình đúng, đang làm cái công việc đúng và sống với chính bản thân mình á, thì nó khác.
Ừm. Đồng ý. Đồng ý, ừm. Ừm, mình hiểu. Đúng, ừm. Cái động lực ha, đúng rồi, ừm. Ừm. Hợp lý. <chuckles> Ơ, nhưng mà cái cái, gọi là, cái động lực thời điểm đó đi, ờ, của khi mà, gọi là, của cái nhân vật, à, Hoa Mộc Lan mà bạn nói đó và khi mà bạn so sánh lại với bạn á, thì cái động lực của bạn nó có tương tự như vậy hông? Cũng là gia đình hay là động lực lúc đó là ở cái thời điểm là bạn, ờ, gọi là, muốn thay đổi vì chính bản thân bạn thôi, nó có khác nhau và cái cái ý nghĩa nó khác nhau như thế nào bạn?
Khác nhau chứ, tại vì là hiện tại thì bản thân mình vẫn đang chiến đấu cho bản thân mình, chứ mình chưa thật sự là chiến đấu cho ai hết, tại vì gia đình thì họ cũng ổn định rồi, họ có thời gian đâu mà cùng mình chiến đấu cái gì. <laughs> Ừ. <laughs> Thiệt vậy luôn á.
Đúng, ừm. Ừm. <laughs> Hiểu. Nhất trí, ừm. Vậy thì bạn thấy là cái, ờ, cái động lực đó nó khác nhau như thế nào khi mà xuất phát từ chính bản thân bạn á thì nó có thôi thúc, nó có mạnh mẽ hơn hông? Ừm.
Mình thấy á, thí dụ mà tùy tùy theo cái mức độ tình yêu của mình thôi, nếu mình yêu gia đình nhiều hơn á thì cái, à, khi mà mình chiến đấu vì gia đình nó sẽ mạnh hơn, còn yêu bản thân nhiều hơn á, thì khi mà chiến đấu với vì vì bản thân mình thì mình sẽ cảm thấy nó mạnh hơn. Thì hiện tại á thì mình, ờ, mà vẫn chưa có cơ hội chiến đấu vì gia đình, <laughs> chiến đấu cho bản thân của mình thôi, nên là mình chỉ cảm thấy là, à, hiện tại mình đang sống nó rất là nhiệt huyết, kiểu, 100% vì bản thân luôn á, ừ.
Ừm. Cũng đúng, ưm. <laughs> Hừng hực. Hay quá vậy ta, ờ, ừm. <laughs> Ừm, nhưng mà cái với bạn á thì cái, gọi là, cái cái động lực tích cực như vậy á, thì nó sẽ dẫn đến một cái, gọi là, cái nội lực, cái khao khát để mà bạn, ờ, gọi là, thay đổi cái cái cái điều mà bạn mong muốn á, nó có ở một cái hướng là, ừ, bây giờ như vậy là hợp lý hay là sau này bạn sẽ muốn có thể là có một cái điều gì đó để mà gắn kết bạn, để mà sau này bạn có cái lý do để mà, ờ, lấy động lực, ừm, gia đình là một cái cái cái nguồn động lực để mà bạn, ừm, gọi là, phấn đấu bạn nỗ lực thêm? Ừm.
Ơ, cái này á, thì hiện tại mình thấy cảm thấy là ổn. Tại vì hiện tại mình đang làm những điều mình đang thích mà! Tức là vẫn chưa có vấn đề gì trục trặc về tiền bạc hoặc là về công việc nó xảy ra hết, nên là mọi thứ nó vẫn đang ổn. Thường thường á, thì cái vấn đề của mình nếu mà cái trục trặc mà mình cảm thấy bị, à, bị mệt tinh thần thường là vấn đề về tiền hoặc là công việc. Nhưng mà nếu mà công việc với tiền nó đã ổn rồi á, thì mình cũng không có quan trọng cái vấn đề khác nữa. Nó cũng không có quá phải quá là vấn đề. <laughs> Ừ, nên là nên là trong tương lai thí dụ như một cái vấn đề mà cái gì đó phải chiến đấu về gia đình thì tất nhiên sẽ chiến đấu về gia đình rồi. Ừ. <laughs>
Ổn, ơ À, mình hiểu. Ừm. Đồng ý, ừm. Ừm, mình hiểu. Thực đúng, giống như là khi mà bắt buộc đã vô thế rồi đó thì cũng cũng phải, ơ, chấp nhận thôi, đúng hông? Ừm, mình hiểu, ừm. Nhưng mà bạn, hổng biết là cái bài hát đó đó nãy bạn nói là bạn đã nghe từ lúc mà bạn nhỏ còn nhỏ rồi, nhưng mà cái thời điểm mà còn nhỏ á, bạn nghe nè, rồi bây giờ bạn nghe lại á, thì nó có những cái trải nghiệm, cái cảm xúc gì nó khác nhau nhiều hông?
Ừm. Đúng rồi, ừm. Ừm. Khác chứ. Tại vì ngày xưa đâu có hiểu tiếng Anh, ngày xưa hông hiểu tiếng Anh, ngày xưa hổng biết tiếng Anh, nên là nghe thấy nó hay, với lại nhân vật hoạt hình đẹp.
Ừm, khác như thế nào? Ừm. Là hay ở cái phần giai điệu thôi, đúng hông hay là ờ, đồng ý, ừm. Còn bây giờ thì sao? Ừm.
Giai điệu, đúng rồi, đúng rồi, nhân vật hoạt hình đẹp. Còn bây giờ đã hiểu tiếng Anh rồi, nghe là nghe từng câu từng chữ là nó thấm vô tim luôn á, kiểu như vậy á. Kiểu tại vì, à, sẽ có những cái đoạn hát tương đồng với mình, tương đồng hoàn cảnh với mình. Hoặc là những cái đoạn hát nó không cho dù nó không tương đồng nhưng mà nó cũng có sự liên kết từ những cái đoạn khác, nên nó cũng hay hơn. Ừ.
Ừm hứm. Ờ, vậy á hả? Ừm. Đồng ý, ừm, ừm, có nghĩa là bạn cảm nhận được trọn vẹn về cái ý nghĩa của bài hát đó hơn. Ờ, nhưng mà bạn bạn có nhớ về cái tựa đề của bài hát đó hông hay là, à, gọi là, c ca sĩ hát rồi cái người sáng tác đó là là người người nào sáng tác hông, bạn có nhớ hông?
Đúng rồi. Tên bài hát thì mình không có nhớ, ơ ờ, "Reflection", tên là "Reflection". À, giống là tấm gương phản chiếu á, của Christina Christina Aguilera hát, thì rất là hay. Thì, ờ, giống như là cô ấy đang soi gương á, và cô thấy được là cái con người ở trong gương nó không phải là con người của mình. Mà một con người khác sâu tận trong nội tâm của mình á, mới là con người thật của mình.
Wow, à. Ừm, ừm. Ừm. Mình hiểu, ừm. À! Sâu sắc quá vậy. Ừm.
Cái con người đúng rồi, con người trong gương chỉ là phản ánh cái con người hiện tại thực tế của mình thôi, và mình thấy rõ ràng là cái người trong gương nó không phải là mình. Người trong gương nó nó chỉ là cái phản chiếu của mình hiện tại thôi, là cái vẻ bề ngoài của mình thôi. Con người thật sự bên trong của mình đó mới là của mình.
Ừm. Cũng đúng, ừm. Có nghĩa là ừm. Ừ, đồng ý, có nghĩa là cái cái hình ảnh cái người trong gương đó đó, nó vừa mang cái tính chất là nó thể hiện đúng, nó phản ánh đúng về cái con người của bạn, nhưng mà về cái tính cách, về cái nội tâm thì lại không phải.
Đúng rồi. Nội tâm của mình là một người khác, mình yêu thích nghệ thuật hơn, chứ mình không có thích xây dựng một cái hình ảnh chuyên nghiệp gì đó. Mình thích nghệ thuật, muốn nhảy, muốn biểu diễn.
Ờ, hay vậy ta. Ừm. Wow! Ừm. Rõ ràng cả ừm. Ừm, rất là sâu sắc luôn á! Ờ, cảm ơn bạn đã chia sẻ về cái, gọi là, cái bài hát mà bạn thấy, kiểu, giống như là nó nó nó định nghĩa về con người bạn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều!
À, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho mình để mình có thể là cùng nhau để chia sẻ về cái vấn đề này cũng như là bài hát mà mình yêu thích. Cảm ơn bạn, chào bạn nha!
Ừm.